Exact.
Après, heu, il faut savoir si, heu, il y a une, heu, et ça transparaît, en général, dans l'œuvre, s'il y a un propos, mmh, qui veut être, heu, expliqué heu, par exemple, heu, un un pan d'une histoire qu'on connaît déjà, qui n'a pas forcément été exploitée, ou qu'on va vouloir, heu, remettre au goût du jour.
Des po mmh mh. Ouais, tout à fait.
Voilà, si on prend par exemple, heu, ben, Les 4 Fantastiques sont, heu, sont un assez bon exemple. Il y a eu plusieurs tentatives de faire, heu, de faire Les 4 Fantastiques, heu, les 3 plus connues, heu, sont, heu, celles, heu, avec notamment Jessica Alba, hem, et des acteurs qui venaient de du milieu des séries
Ouais. Ouais, d'accord.
heu, voilà, heu, qui étaient, heu, ils ont essayé de rester fidèles aux matériaux de base, à savoir le comics voilà, même s'il y avait pas encore l'avancée des effets spéciaux, tout ça, heu, bon, ils ont ils ont essayé de faire quelque chose. Quelques années plus tard, il y a eu un un remake et reboot qui a été fait, où ils ont pris le parti de se dire: «Bon, là, on est dans les années, heu, 2010, fin 2010, heu, le, hem, le modèle de la famille, heu, traditionnelle, par exemple, que l'on retrouvait dans les années 60, c'est plus forcément papa, maman et les 2 enfants. On peut avoir une famille recomposée voilà, et des enfants adoptés», donc heu, un des personnages, hem, ils ont pris, heu, un quelqu'un de racisé pour jouer le personnage en disant voilà, heu: «Oui, dans cette famille-là, eh ben, heu heu, il y a, heu, un enfant biologique et un enfant adopté», en expliquant les raisons, heu, du pourquoi, heu heu, voilà, heu: «Tel personnage a, heu, ne vient pas du même milieu social que dans le, heu, dans dans l'œuvre dans l'œuvre de base».
D'origine? Ouais, mmh mh. D'accord. Ouais. Tout à fait, le modèle a changé, oui, on est d'accord. Mmh mh. Ouais. D'accord. D'accord, donc on remet un petit peu au goût du jour, en fait, finalement?
Voilà, exactement.
On s'adapte à la à la période?
Et là Exactement et là, il y a une volonté de dire quelque chose, de montrer quelque chose de nouveau, de différent, de de de de coller à l'époque, heu, donc il y a une une volonté créatrice qu'on veut mettre en scène.
Il y a un message, mmh mh. Mmh mh. D'accord. Dans ce cas-là, c'est plutôt positif, alors?
C'est tout à fait. Si on prend, heu, alors là, ça sera pas vraiment si ça sera vraiment le cadre du remake. Si on prend Les Infiltrés de Martin Scorsese
Mmh mh. Oui, oui.
rien à dire sur Martin Scorsese en tant que réalisateur, grand réalisateur au demeurant, voilà, sauf que Les Infiltrés, heu, sont
<chuckles> Tout à fait, c'est clair.